बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छे से बताया। हाँ, बहुत सही बहुत सही। बहुत अच्छे से बताया आपने इस चीज़ को। तो आप ये भी बताइए कि मतलब अ, सहारा ज़्यादा ज़रूरी है या फिर जज़्बात को समझना ज़रूरी है? क्योंकि ये काफ़ी एक बहुत गहरी सो बात है एक। हाँ जी।
या माँगनी चाहिए। बहुत गहरा सवाल है ये। हाँ, हाँ। स सहारा ज़्यादा ज़रूरी है या ज़ज़्बात?
हुँ। जी, जी, जी।
जी, बिल्कुल अ, दोनों की अपनी-अपनी अ, जो है उम, क्या बोलते हैं अ, अपना-अपना मतलब है और दोनों ही काफ़ी गहरा शब्द है सहारा और ज़ज़्बात को अ, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मतलब कि आपको जज़् ऐसा नहीं है कि आपको ज़ज़्बातों में, भावनाओं में बह के आप जो है सहारा ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही प्रैक्टिकल अ, तरीक़े से आपको सोचना चाहिए। जब भी आपको ज़रूरत पड़े, तो आप सहारा ले सकते हैं। अप जज़् जज़्बातों को बीच में नहीं लाना चाहिए अ, नहीं तो ये कभी-कभी आप ग़लत फैसला भी ले सकते हैं। इसलिए ये दोनों काफ़ी अलग चीज़ हैं और सोच-समझ के जो है इन चीज़ों का अ, जो है म तब यूज़ करना चाहिए, किसी भी अ, सिचुएशन में।
बिल्कुल, बिल्कुल। <laughs> हुँ। साथ-साथ जाते हैं। बिल्कुल। हुँ, ये तो है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सही। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सही। हुँ, समझ रहा हूँ, बिल्कुल। तो सहारे का मतलब अगर आप हिंदी में अगर आप इसको थोड़ा-सा और अगर उसके मतलब निकाला तो इसका मतलब बनता है कि आप किसी के ऊपर निर्भर हैं। बहुत से लोग ये बात सोचते हैं। मतलब, है ना? तो ये बताइए कि क्या ये सच में निर्भरता है या फिर एक अ, समस्या से, प्रॉब्लम से इकट्ठे आप गुज़र रहे हैं या वो है, आपके हिसाब से?
नहीं, ये निर्भरता नहीं है अ, ये बहुत ही ग़लत लोग समाज ने इस चीज़ को काफ़ी मतलब कमज़ोर और निर्भरता और इन सारे शब्दों के साथ जोड़ दिया है, जो कि बिल्कुल ग़लत है। सहारा जो होता है कि जब आप एक सामाजिक प्राणी हैं, साथ में मिलके रहना है और सबको किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी किसी को अ, जब मदद की ज़रूरत है, उसको खुद आके जो है पहल क ये मतलब सामने वाले को तो खुद आकर उसकी मदद करनी चाहिए थी। वो आप उसका आप उसको जो है सहारा या फिर मदद करने के लायक हैं तो ताकि कभी आपको ज़रूरत पड़े तो सामने वाला भी जो है आपके लिए खड़ा हो, हर समय सुख में या दुःख में। तो ये मिलकर और एकता का प्रतीक है, मैं तो ये बोलूँगी सहारा लेने में कोई बुराई नहीं है और ये कोई कमज़ोरी नहीं है।
हाँ, वही तो। बहुत से लोग सोचते हैं। हाँ। हाँ, वैसा वाक्य बनाया। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। <chuckles> बिल्कुल। हुँ। बहुत सही, बहुत बढ़िया। और एक मेरा अंतिम सवाल है कि कोई व्यक्ति अगर अकेला महसूस कर रहा है, तो आप उससे क्या कहना चाहेंगे?